Ah bello.
T in appartamenti tipo 2, 3, 3 notti, ecco a Londra. Quello che mi ha colpito, proprio d'impatto di questo viaggio è stata vedere per la prima volta la metro londinese. <clicks tongue>
Anche quello è un'esperienza. <chuckles>
Uhm, molt m molto sì, perché è completamente diversa da quelle europee. All'epoca non c'erano segnali, quando sono andato io, sai segnali audiovisivi o cose di questo tipo, c'erano soltanto il segnale del megafono che ti preannunciava l'arrivo della della metro. Una metro enorme, gigantesca, <inhales> ehm, i londinesi non si accorgevano del treno tramite il segnale audio
<chuckles> Ma cer Ah.
ma dai topi.
Ah okay, perché correvano in direzione opposta, anzi no scusami, in direzione della stessa direzione del treno. <chuckles>
Sì, tu vedevi a un certo punto se tu vedevi vedevi a un certo punto che, ehm, a che non vedevi niente, vedevi solo i binari, questi lunghissimi, enormi binari con queste, ehm, masse di cemento, a un certo punto vedevi proprio un sacco, ma un sacco di topi che correvano come pazzi e lì loro capivano che stava arrivando il treno della metro. E dopo dopo i topi, seguiva l'annuncio audio che stava arrivando il treno. Cioè una cosa che dice mi colpito tantissimo.
<chuckles> <chuckles> Hai <chuckles> hai risparmiavano praticamente sui <chuckles> sui sugli <chuckles> sugli annunci quelli veri e propri. Ho capito insomma. Eh beh, Londra è un mondo a parte comunque, dove può succedere di tutto. <chuckles>
Veramente, mai visto una cosa del genere. Ma secondo me sì sì, sì sa Una città proprio fantastica. Ehm Piccadilly Piccadilly mi anche sorpreso da mo proprio in maniera esponenziale, cioè un tu immaginati un ragazzino che va a finire a Piccadilly Circus
Mh-mh. Beh, eh, eh.
cioè cosa cosa può provare?
Ti senti sì sopraffatto da <chuckles>
Ehm, sì, con quelle immagini bestiali, quelle annunci, sembrava di essere sai i film degli anni '80, '90 quando ti descrivono un il caos di New York?